Isso é verdade.
Super bacana. Família ficar feliz, pai e mãe, imagina. Filho foi promovido, que maravilha, é uma realização deles, então eles têm, eh, o direito, de certa forma, de dividir, exceto se tivesse você tivesse proibido deles dividir a felicidade deles. Então, de certa forma, talvez você tenha que ver um pouquinho diferente essa situação. Talvez eles estejam muito mais na linha de te admirar, veja bem, do que te questionar, e não eles não tão é porque como é que eu vou te explicar? <clicks tongue> As pessoas, elas tendem a achar natural, que ah
É uma realização, né, em tese, né. Verdade. Sim.
você foi promovido, a pessoa lá promovida, logo ele está ganhando bem, eles não sabem quanto é esse bem, eles não têm ideia, mas imaginam que está ganhando bem, logo ele pode, ele pode, deveria, talvez, em um consenso, assim, em uma forma de pensar, deveria morar melhor, ter um carro melhor, entendeu, faz parte do talvez do consciente coletivo, de que à medida que você cresce profissionalmente, você tem capacidade financeira de adquirir ou de viver em um outro mas
Claro. De mudar os hábitos, né. É, mas mas o que que acontece sim. M mas o que que está acontecendo, no meu caso, como eu detesto bajulação, eu depo eh, eles tinham um tratamento comigo legal, bacana, depois que depois de um um certo tempo que eles souberam que eu mudei o trabalho, que eu estou ganhando muito mais, eh, eu estou me sentindo, assim, muito bajulado, sabe, eu detesto isso. Eh, isso me faz muito mal, me faz, assim, repensar, né: "Até que ponto essa pessoa está sendo minha amiga. Está está querendo ser meu amigo de verdade ou ela está está querendo alguma coisa de mim, porque eu consegui alcançar um status X", entende?
pode ser está, pode ser, pode ser isso. Hum. Uhum. Uhum. Hum, imagino. É, mas aí, assim, olha só, eu te entendo, mas talvez eles queiram só te agradar. Talvez tu seja tu estejas em um lugar que eles gostariam de estar, eles não estão te invejando, mas talvez é isso, entendeu. Tem que pensar com outro olhar, não com olhar maldoso, porque ninguém eles não trabalham contigo, trabalham? Não, não. Então eles não têm nada a ganhar, sabe, assim, nesse sentido, se eles não têm nada a ganhar por te bajular
Pode ser. Pode ser isso. Não, não. São de outra área.

Tem que refletir isso, entendeu. A bajulação pode ser muito mais de admiração, porque você conquistou. Pense só nisso, pra não pensar tão mal assim dos outros, sabe. E e a pressão es social na verdade, às vezes, tipo assim, de que tu vai seguir algum padrão, ela pode ser quebrada. Ninguém precisa ter um apartamento de 1000 metros, porque é milionário. Tem milionário que mora em coisas bem mais, entendeu, não tem, mas, eh, entendeu.
Perfeito. Sim. Claro, não tem um padrão, né. Claro, claro. Não tem uma cartilha a seguir, realmente você tem razão.
Não tem. A cartilha é tua, quem escreve é você. E aí eles têm que se adaptar ou não ao teu modo de ser. Não não é o que eles querem ou o que alguém imagina, sabe. Então, assim, inclusive mudou o patamar financeiro, que bom, porque tu vai poder proporcionar inclusive pra eles talvez mais eventos, porque tu vai poder de repente na tua casa fazer coisas que antes não podia, sabe. Mostrar que de alguma forma com o tempo, esse essa mudança positiva acaba impactando todo mundo, sa então forma. É.
É verda Sim, é verdade. Mas como é que eu posso fazer, assim, que essa coisa tá tá me incomodando, sabe. Pra mim tá um pouco demais essa bajulação. Como é que eu posso fazer pra mostrar isso pra eles sem ser muito ofensivo, sabe, sem parecer: "Ah, que ficou metido porque tá ganhando muito mais". Como é que eu posso
É, aí tu tem que dizer e tu pode nos bate-papo.
Sim.
Falar, assim, o lado humano, sabe. Falar como pessoa, de igual pra igual, assim: "Poxa, se o que eu não gosto é é que tem gente" dá uma indiretinha leve, né: "Tem pessoas que acham que a gente mudou de de de de patamar, mudou de cargo, o cargo é uma coisa, a pessoa não muda". Aí tu pode comentar: "Olha só, existe uma diferença entre a pessoa e o cargo. Lá é um papel que desempenha. E a pessoa não mudou, se ela mudar ela tem problema". Tu tem que falar, trazer esse papo qualquer hora pra você conversar e trocar uma ideia com eles, pra deixar claro que tu não mudou. Até porque papéis são passageiros. De repente esse esse papo cabeça tu tem que ter com eles, assim: "Papel é passageiro, empresa também. Não sou dono da empresa, então estou lá, cumprindo o papel. Que bom que eu consegui essa promoção e tal, mas eu eu tenho meus pés no chão", sabe, falar de ti.
É verdade. Poxa, faz sentido. É verdade. Poxa, bom ponto pra eu falar com eles, gostei.